मैंने न, अपने परिवार में न बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो इस वजह से न मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं उनसे माफ़ी कैसे माँगूँ? और इस गलती की न, मैं ठी मतलब ठीक कैसे करूँ? अपने परिवार से? हुआ क्या न कि मेरे परिवार में काफ़ी जगह घूमने के लिए बोला गया था। तो बोले थे कि बोले थे कि तुम टिकट बुक करो। तो मैं न फ्लाइट की टिकट बुक करी थी पर अ, जो अकाउंट से मैं कर रही थी न, वो करने का किसी अ अपना टिकट जो मैंने कर दिया न, किसी और का जो पैसे है न किसी और के अकाउंट में मैंने गलती से भेज दिए हैं मैंने। वो बोले थे कि देखो तुम जा के वहाँ पे ए टी एम पास जाओ पैसे भेज देना अपने अकाउंट में ताकि भैया न टिकट बुक कर सकें। तो जिसकी वजह से न, मैंने न, गलती से दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। पर वो अब अपना पैसे देने को तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं नहीं दूँगा, पर वो गलती न मैंने बहुत बड़ी की है। तो उसकी गलती की न मुझे समझ नहीं आ रहा है, कि मैं माफ़ी कैसे माँगूँ? और घर वाले न मुझे बिल बहुत गुस्सा हैं मुझ पे और वो न बहुत गुस्सा कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर रहे हैं। मैंने न बहुत माफ़ी माँगने की कोशिश की, कि चलो अब तो कम से कम मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि न 2000 की बात थी। ज़्यादा नहीं थी, मैंने तो दो ही 2 ही हज़ार किया था पर 2000 भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पर वरना मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हैं। मैंने न, मम्मा को बोला, "मम्मा पहली बार मुझसे गलती हुई फिर मुझे क्यों भेजे? नहीं भेजते न, भैया को भेज देते।" "देखो भैया तो पढ़ाई कर रहा था तुम क्या इतनी भी तुम्हारे अंदर अकल नहीं है कि तुम ग इतनी बड़ी जो गलती कर दी हो?" "तो मैंने जानबूझ के थोड़ी न किया है, बटन गलती से टिपा गया मैंने पिन नहीं डाल पाया अच्छा से"
हुँ। जी। जी। जी। जी। हुँ। जी। हुँ। जी।
फिर भी न मेरे परिवार वाले समझने को तैयार ही नहीं है, कि अ, क्या कहते हैं इसने गलती नहीं गु़नाह कर दिया है। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे सुधारूँ और अपने परिवार से न फिर से कैसे भरोसा जीत सकूँ? क्योंकि उन्होंने न पूरा मुँह फुला लिया, जिसके वजह से मेरा मोबाइल भी ले लिया है और मुझे न ग्रुप में पूरा बोले कि तुम जब तक क्या कहते, पैसे वसूल नहीं होंगे न, तब तो तुम महाविद्यालय पढ़ाई-वढ़ाई भी तुम नहीं करोगी। जिसकी वजह से न मुझे बहुत डर लग रहा है, अपने परिवार लोग से, कि पता नहीं अब वो क्या ही मतलब अगला कदम लेंगे मुझे क्या सज़ा देंगे? मैं ऐसा क्या करूँ जो उनका गुस्सा न शांत हो सके? तो आप कृपया करके कुछ ऐसा सुझाव दें, जै ताकि न मैं इस परेशानी से निकल सकूँ, अपने जो परिवार है उनका गुस्सा न थोड़ा शांत कर सकूँ।
अच्छा। बिल्कुल। जी देखिए सबसे पहले तो आप का चिंतित और परेशान लग रही हैं। तो सबसे पहले तो आप कहीं शांति से बैठ जाएँ। आपको अगर पानी पीना है तो पानी पी लीजिए।
जी। जी।
और थोड़ी-सी गहरी साँसें लीजिए। और हम दोनों ही, इस समस्या का सुझाव साथ में निकालेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, कि कोई न कोई हल निकल ही जाएगा, जिससे आपकी मदद हो। मुझे थोड़ा-सा और बताइए कि ये सारा किस्सा हुआ कैसे? मैं कुछ प्रश्न पूछूँगी आपसे, उसके उत्तर दीजिए ताकि मैं आपकी समस्या को सुलझाने में थोड़ी-सी और सक्षम बनूँ। तो मुझे ये बताइए कि आप जब आपने जब ये सारा टिकट-विकट बुक किया तो जब पैसे ट्रांसफर होने थे। तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन से किया या अपने लैपटॉप से किया? कहाँ से पैसे ट्रांसफर किया आपने?
बिल्कुल। जी। जी। जी। जी। जी। देखिए ना, मैंने ना, अपने मोबाइल से किया, मैंने ना मम्मा बोले मतलब मेरे को पापा बोले थे, कि देखो तुम ना पैसे भेज दो भैया को और मैं बोला ठीक है मैं भेज देती हूँ। पर क्या है ना, मैंने ना, भैया का नाम ना सेव किया था। उसकी जगह उ उ उनका नाम जो है, उसी उसी का नाम का एक और इंसान है, तो इस वज़ह से ना, मेरे को भेजना था भैया को मैंने भेज दिया किसी और इंसान को। जिसकी वज़ह से ना थोड़ी गड़बड़ी हो गई। और मैं घर में ना, मतलब ये ना बहुत बड़ा गलती म म सब कोई मान रहे है, कि तुम मे मे इतने सारे पैसे तुम घुमा दिए हो। अब वो देने को भी तैयार नहीं। उसने बोला है कि नहीं उसको किसी और ने भेजे हैं। "अब तुम ही बताओ कि उतने पैसे कहाँ से आएँगे? तुम कमाती हो जो तुम इतने सारे पैसे उड़ा दी?" तो मैंने बोला "देखिए मैं मानती हूँ गलती हो गयी, आइंदा से नहीं होगी। 2-2 तुम किसी को दे दिए हो बेटा तुमको समझ आ रही है? मुझे समझ में आ रहा है पापा मुझे सब सब कुछ समझ में आ रहा है। और कम से कम मुझे समझने मुझे भी तो आप समझे कि गलती हो गई आइंदा से नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ" पर फिर भी ना वो मुझे समझने को तैयार ही नहीं है, मेरी गलती को ना स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। मैंने काफ़ी माफ़ी माँगी, सभी से माफ़ी माँगी, बल्कि मेरे पापा क्या कर रहे सभी को बोल दे रहे हैं, मेरी दोस्त लोगों को कि, "इसको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। ये बिल्कुल भी पे कुछ नहीं जानती है मोबाइल के बारे में, इसको मोबाइल नहीं देनी चाहिए।" जिसकी वजह से ना, मेरी मोबाइल भी वो लोग छीन लिए हैं। मुझे पढ़ाई भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि ना, मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ मोबाइल से, जिसकी वज़ह से ना मैं अभी पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ और मुझे काफ़ी अभी तनाव में भी मैं हूँ। कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ? जिसकी वज़ह से ना, मेरे मम्मी-पापा जो सब कोई गुस्सा है। मेरे भाई तो अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसको पैसे मिलती तो आधा पैसे तो वही रख लेता। जिसकी वज़ह से ना, वो और ज़्यादा गुस्सा है, कि तुम मुझे थोड़ा मेरे पैसे बचती है और सब पैसे तुम किसी और इंसान को दे दी। उसने ना बहुत डाँटा मुझे और मुझसे अब अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है। बहुत गुस्सा रहता है मुझसे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, कि आख़िर मैं अपने परिवार सब को ना, कैसे मनाऊँ? और मैं कैसे अपना जो ये रिश्ता है मैं ठीक करूँ फिर से?
हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। जी। जी। जी। जी देखिए, जैसे मैंने आपको कहा पहले तो गहरी साँस लीजिए। और बिल्कुल भी चिंता ना करें क्योंकि परिवार कितना भी रूठा क्यों ना हो, अपना ही होता है और आज नहीं तो कल आपको वो माफ़ कर देंगे। मुझे ये बताइए कि ये किस्सा या ये वाकया हुआ कितने दिन पहले?
जी देखिए, किस्सा ना 2 दिन पहले हुआ है क्योंकि हम लोग ना मतलब पापा बोले थे कि किसी स मतलब कुछ लाना है इस वजह से पैसे ट्रांसफर कहीं घूमने चलेंगे हम लोग। तो मतलब मैं भी अपने मतलब मैं बहुत खुश थी वॉव घूमने जाएँगे तो टिकट बुक करना है तो वो बोले कि देखो तुमसे नहीं होगा तुम पैसे ट्रांसफर कर दो मोबाइल से तो तुम भैया कर लेगा। हम बोले ठीक है, मैं कर देती हूँ तो जिस वजह से ना मुझसे ये छोटी-सी गलती हो गई। पर हाँ, बोल सके दो-दो द हज़ार रुपये मैंने किसी और को दे दिया तो ये सच में मेरी बहुत बड़ी गलती है। पर मैं फिर से इसे ठीक कैसे करूँ जिसने म जिसने जिसको मैंने पैसे दिए ना, मैंने उनको कॉल भी किया और मैं उनको बोली कि देखिए अंकल मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको पैसे दे दिया। मैंने ना मुझे ना घर में बहुत मार पड़ी है, बहुत डाँट सुनने मिल रही है पर वो बोले नहीं मैं तुम मुझे नहीं दी हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम ऐसी लड़की हो वैसी मतलब वो इतना मुझे डाँटने लगे ना कि मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, मैं बहुत रोने लगी। उसके बाद मम्मा बोले अच्छा रुको, तुम रुको मैं उनसे बात करती हूँ, फिर मम्मा भी बात किया ना तो वो भी मम्मा को बहुत उल्टा-पुल्टा बोल रहे थे कि आप अपनी बेटी को स अक्ल नहीं दिए हैं, तो संस्कार नहीं दिए जिसकी वजह से मेरी मम्मा ना बहुत ज़्यादा उदास हो गई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, पापा ऐसे है ना पापा थोड़े सीधे-साधे हैं वो किसी से लड़ाई-वड़ाई नहीं करते ना ही बहस कर किसी से बहस तक नहीं करते वो पैसे कहाँ माँगेगें? तो मेरा भाई थोड़ा-सा ना ज़िद्दी, थोड़ा लड़ाकू है तो वो थोड़ा गया था माँगने के लिए पर उसको भी थोड़ा ना डाँट के भगा दिया मैं भाई को भी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी जो गलती हुआ है, उसे मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ?
जी। जी। जी जी। जी। जी। जी। हुँ। जी। बिल्क बिल्क मैं समझ पा रही हूँ और मुझे खेद है कि आपके परिवार वाले आपकी निंदा कर रहे हैं दूसरे परिवार वालों के सामने लेकिन अम, दुर्भाग्य से ये हमारे नियंत्रण में है नहीं, तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। एक बात बताइए क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई इस बात की?
जी। जी देखिए, मैं तो बहुत छोटी हूँ ना मैं रिपोर्ट कैसे कराऊँगी। पर क्या है ना पापा मैंने बोला पापा बहुत सीधे-साधे हैं तो वो रिपोर्ट नहीं कराते वो बोले छोड़ो हटाओ तुम्हारी गलती है तुम ही भरो अब जाओ कमा के लाओ। मैं इतनी छोटी हूँ मैं कहाँ से कमा के लाऊँगी। तो पापा बोलते हैं नहीं रिपोर्ट विपोर्ट नहीं होगा। फिर भी भाई गए हैं पुलिस से बात किए तो पुलिस बोलते हैं क्या कि अ, वो इंसान कौन है क्या है मतलब पूरा ज सब कुछ पूछ रहे हैं, तो ये ना मतलब हो जाता है कि अ, बदनामी एक तरह का होता है। तो इसी वज़ह से ना पापा बोले नहीं छोड़ दो भाई 2000 रुपए के लिए हम अपना घर का बदनामी नहीं करना चाहेंगे। इस वज़ह से जो हुआ सो रहने दो। पर फिर भी ना पापा लोग मुझे माफ़ नहीं कर रहे हैं फिर भी वो एक अजीब तरह के निगाहों से मुझसे भरोसा भी खो दिए मुझ पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं। कोई भी सामान मैं लाने जाती हूँ या फिर मैं बोलती हूँ दीजिए मैं ला दूँगी पैसे से पर वो फिर भी नहीं देते हैं। वो कुछ भी मतलब मैं पैसे भी माँगती हूँ तो वो नहीं देते हैं मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
जी। जी। जी। देखिए, मैं आपकी समस्या को पूर्ण तरह समझ चुकी हूँ और कुछ सुझाव हैं मेरे सबसे पहले तो आपको अपने आपको दोष देना, ये जो ग्लानि है आपकी ये स्वाभाविक है। और आप ग्लानि महसूस करेंगी और आपको ग्लानि महसूस करनी भी चाहिए क्योंकि एक सामान्य मनुष्य की तरह आपने गलती की है और आपको उसका पछतावा हो रहा है। मेरे हिसाब से और मेरे सुझाव के हिसाब से ये आपको ये ग्लानि होने दें, ये ग्लानि ही आपको नई दिशा दिखाएगा और आपकी गलतियों की समीक्षा कराएगा। क्योंकि ये बार-बार आप सोचेंगे अगली बार जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप 10 बार सोचेंगे। तो जहाँ तक कि ग्लानि का है, ग्लानि किसी को भी नहीं पसंद है। लेकिन उनके साथ रहना सीखना चाहिए क्योंकि वो आपको हमेशा कुछ नया सिखाते हैं। दूसरा सुझाव मेरे से आपका ये होगा देखिए ये वाक़या सिर्फ़ 2 दिन पहले हुआ है। तो आप बार-बार, बार-बार, बार-बार माफ़ी माँगने से देखिए वो एक कहावत है ना हिंदी में कि "कौवे को बार-बार सफेद रंग देने से वो बत्तख नहीं बन जाता।" तो आप बार-बार माफ़ी माँगेंगी तो आपके माफ़ी माँगने से वो ठंडे नहीं होंगे बल्कि वो और चिड़चिड़े हो जाएँगे क्योंकि उन्होंने अभी तक आपका भरोसा खोया है आपने उनको किसी न किसी रूप से अ, बड़ा या छोटा कहीं न कहीं ठेस पहुँचाई है।
जी। जी। हुँ। जी। अच्छा। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी।
तो, मेरे हिसाब से तो आपको शब्दों से नहीं अपने कार्यों से आपको अपनी पछतावे का अ, प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे कि आप कुछ भी बोले हीं ना।
जी।
कहीं किसी से मदद नहीं माँगे। एक बार अपने माता-पिता से बात करें और काफ़ी गंभीरता से बात करें, बार-बार बचपने से माफ़ी ना माँगे। एक बार गंभीरता से बात करें, ये बोलें कि देखिए मुझे पता है कि, जो मैंने किया है वो गलत और मैं आपका भरोसा तो नहीं जीत सकती लेकिन मैं आपसे माफ़ी ज़रूर माँग सकती हूँ और मैं आपसे माफ़ी माँग रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ तो कृपया मुझे बता दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़े दिन चुप रहूँ तो वो भी मुझे बता दें, ताकि मैं और ठेस ना पहुँचाऊँ जाने-अनजाने में।
जी। अच्छा।
ये बोल के आप थोड़े दिन चुप रहिए। आपके घरवालों को मौका दीजिए साँस लेने का थोड़ी देर उस अ, ह हादसे से निकलने का और वो खुद ब खुद आपसे बात करना शुरू करेंगे। आपके व्यवहार में जब तक उनको बदलाव नहीं दिखता, आपके व्यवहार से जब तक बचपना नहीं निकलता, तब तक वो उस बचपने को माफ़ ही नहीं करेंगे। उनको कहीं न कहीं अब भी लगता है, कि आप बच्चे हो और आप ऐसे ही काम करोगे, आज भी कर रहे हो, आगे भी करोगे। आपको आश्वासन देना पड़ेगा कि आपको सच में अपनी ग़लती का एहसास हो गया है और आप आगे जाके ऐसी-ऐसी चीज़ों का ध्यान रखेंगी। एक चेकलिस्ट बनाइए, आप बोलिए की देखिए मैं आगे अगर मुझे ऐसा कोई काम दिया तो मैं ये नहीं करूँगी या वो करूँगी। तो एक चेकलिस्ट बनाइए।
जी।
छोटे-छोटे कदम लीजिए। आप चाहे अपनी माँ से बात ना करें लेकिन अपनी माँ या भाई से बात ना करें लेकिन उनको मदद करने के लिए आप थोड़ा-सा हाथ बँटाएँ अपनी माँ का किचन में या फिर अपने भाई से अगर आपको दूरी रन रखनी है तो आप दूरी रखिए, आप बंद कर दीजिए बात करना देखिए वो खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास। और जहाँ तक आपके पिता का सवाल है, आप उन्हें थोड़ा-सा वक़्त दे दीजिए क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि गलती भी हम करें और माफ़ी भी हमको तब मिले जब हम सोचे कि वक़्त सही है। माफ़ करने वाला तो कोई और है ना तो वो अपने हिसाब से माफ़ करेगा। तो आपको धैर्य रखना है। तो ये कुछ सुझाव हैं मेरे और आशा करती हूँ कि इनमें कोई न कोई सुझाव आपके काम ज़रूर आए।
जी। जी। जी। जी, जी बिल्कुल। म आपने जिस तरह मुझे सुझाव दिया ना बिल्कुल मेरी काम आएगी और मैं शायद अब उतना माफी उनसे ना माँगूँगी वो अपने आप शायद मुझे माफ कर दें मैं वो आशा करूँगी। इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बिल्कुल। आपका भी धन्यवाद।